Richtig. Ja.
Die fand ich extrem cool. Da hab ich das hatte ich halt gut drauf gehabt, <laughs> diese feinmotorischen Gesten.
Ja. Mhm. Und es macht gut es es macht Spaß, ne? Ganz klar. Mhm. Mhm. Wie kommt es wie kommt es, dass du etwas findest, und dann tust du das für 'ne Weile und wirst gut drin id und dann wird's langweilig. Warum? Weil du gut drin bist? Weil du weil fü für dich ist das irgendwie so 'ne Herausforderung und, äh, wenn du das schaffst, dann sag ich: „Okay, next.“
Ja, ja, ja, genau. Mh mh. Mhm. Ja, so
Ja.
quasi in die Richtung geht es wa wahrscheinlich, ja. Dass mich das dann äh, es sind das ist ja ja, das ist erstmal so 'n Feuer, so 'n br so: „Boah, ey, das interessiert mich jetzt." Ich hab da voll Interesse drin. Ich möchte das unbedingt lernen. So war das damals bei mir. Ich hab mir das selber dann immer gesagt: „Hey, ich möchte das jetzt lernen.“ Ich war da wirklich 'n Sturkopf. Meine meine Tochter ist heut auch so 'n bisschen. Wenn die was möchte, <laughs> dann geht die über ja, dann geht die über Leichen. Das ist ihr egal. Die die die da gibt's nur eine eine Stelle.
<laughs> Okay, okay. Ja. Mhm. Mhm. <laughs> Die <laughs> die ist wie der Papa. <giggles> Ja, ja, ja. Und eine Frau steht da und macht: „Um Gottes Willen." <laughs> Prima. Aha.
Ja, ja. <giggles> Ne, da ist tatsächlich so. Also, das will die dann, und dann, äh, ist ihr auch egal, ob Wind und Wetter draußen, das ist ihr Wurst. Und dann geht die trotzdem raus, wenn's sein muss, auch wenn's Minustemperaturen hat. Äh, ja, es ist ist ist der Wurst.
Ja. Mhm. Ach. Okay.
Ja, und wenn ich mag's auch in Mathe zum Beispiel, wenn ich mit der, äh, Mathe mach
Na, das Aha. Ja.
Die hat absolut keinen Bock auf Mathe, aber wenn ich dann wenn ich so kurz durchkomm sie ist ja so 'n Sturkopf, das ist echt schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich da damals et etwas schwierig war und das nicht zugelassen hab, und aber wenn wenn wenn wenn sie dann kurz so 'n Aufmerksamkeits äh, Ding hat, wo sie dann kurz was wahrnimmt, so, ja, dann macht's bei der kurz Klick und dann kapiert die das auch.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm.

Aha.
Und und, ähm, da da da ist ist auch so altes so uraltes Holz und teilweise so alter sp äh, so altes Metall, so Eisenstücke und so. Und da sind auch viele Spinnen gewesen. Das war dann 'n bisschen äh, ja, das war nicht so toll. <laughs>
Mhm. Spinnen gefürchtet?
Ja, doch tatsächlich, in dem Schuppen gab's schon riesig so richtig große Spinnen. Ja, oh.
Ja? <chuckles> Gottchen. <giggles> Oh, Gott. Ja. Uh.
Ja, ne, aber ist wa ich find's faszinierende Tiere, definitiv. Haben ich konnte mich da auch damals als Kind schon stundenlang damit beschäftigen, also, denen zuzusehen. Ich war auch so gemein, habe teilweise Fliegen da in die Fliegennetze reingeworfen
Ja, klar. Mhm. Ah. <laughs> Die Spinnen füttern. <laughs> Ah.
u um zu sehen, wie die ja ich habe Spinnen gefüttert. <laughs> Tatsächlich. <laughs>
Das Füttern der Raubtiere. <giggles> Gut. Ja, das ist was anderes, nicht schlecht.
Ja, äh, ja. Ja. <giggles>
Und habt ihr auch sonst nur so was traditionelles äh, na äh, ich meine, Verstecken ist traditionell, ganz klar, ne? Aber so wie wie Stelzen oder Brennball oder, äh, ähm, Äpfelchen, irgendwie solche ja?
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, hatten wir auch so dichte das klassische stell genau, die Stelzen hatten wir. Das da bringst du mich echt das tatsächlich habe sie habe ich glatt vergessen.
Aha.